जी, हाँ, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने एक ही बार किया है, बहुत डर-डर के बट वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अ, मतलब उससे काफ़ी चीज़ें आपको खुद सेल एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिल्ड होता है। और जैसे समुद्र तट पे अ, धूप में अ आराम करने के फ़ायदे और नुकसान भी काफ़ी हैं, जैसे कि हम अगर फ़ायदे की बात करें हम देखें, कि एक विटामिन-डी का बहुत अच्छा स्रोत है, आपने देखा होगा कि अ, जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है वहाँ पर लोग बीचेज़ इतने ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग सनबाथ लेते हैं। आपने सुना होगा कि विदेशों में ये चलन है सनबाथ लेने का। तो ये एक उसका बहुत अच्छा स्रोत है। और दूसरा ये होता है कि हमारे मन और शरीर का विश्राम तो समुद्र की लहरों की आवाज़ जो ठंडी हवा, जो एक वो शांत हल्की-हल्की धूप शांत वातावरण होता है, वो भी एक हमारे शरीर को और मन को सुकून देने वाला होता है। और एक मूड बूस्टर बोल सकते हैं आप, मतलब एक फील गुड हॉर्मोन रिलीज़ करता है, ये। डिप्रेशन और एग्ज़ायटी में मददगार होता है काफ़ी हद तक। अम्म, अब थोड़ा-सा नुकसान भी <chuckles> है, अगर फ़ायदा है तो वहाँ जहाँ, फ़ायदा है वहाँ ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही होगा। तो अगर ज़ ज़्यादा भी आपने अ, ब सनबाथ लिया तो आपको सनबर्न और टैनिंग होने की समस्या हो सकती है। अ, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, त्वचा का काला पड़ना जिसको बोलते हैं। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अ, स्किन कैंसर हो सकता है, आँखों को बहुत नुकसान हो सकता है, होते हैं बहुत सेंसिटिव लोग। तो उन चीज़ों का काफ़ी अ, मतलब नुकसान हो सकता है, तो उन चीज़ों से बचाव के हमें उपाय भी अ, ध्यान में रखते हुए कहीं भी हम जा रहे हैं वेदर वो पहाड़ हो या समुद्र हो कहीं भी हम जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचाव और उन चीज़ों के लिए थोड़ा हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है।
लड़ाईयाँ जी, जी, बिल्क जी, जी। हाँ जी। ओके जी। हाँ। एकदम। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। एकदम। जी। हाँ, परफेक्ट हुँ। जी। हाँ, जी।

अ, मुझे ज़्यादा जो पसंद है वो समुद्र तट ज़्यादा पसंद है अ, क्योंकि अ, समुद्र का जो है अपना एक अलग ही जज़्बा होता है अ, जैसे गोवा या पोंडिचेरी या अंडमान या केरला यहाँ के कोई भी समुद्र मतलब यहाँ पर सूरज को डूबते हुए देखना, या वो ठंडी-ठंडी हवाओं में अम अम, उम, मतलब पै नीचे हाँ, पेड़ों के नीचे अ, रेत का वो एहसास समुद्र की लहरों की गूंज वो कुछ अलग ही होता है मतलब मेरा मुझे ये एडवेंचर बहुत पसंद है और मुझे मा वहाँ वॉटर स्पोर्ट्स भी काफ़ी पसंद है अ, जैसे कि स स्कूबा डाइविंग हुआ, पैरासेलिंग हुआ जेट स्कीइंग हुआ। तो वहाँ पे ये सब कुछ भी होता, है तो मुझे ये काफ़ी पसंद है।
जी। जी। ओके। उ, जी। हाँ जी। जी। एन्जॉय करना है एक हमें जी। जी। वाओ वेरी नाइस। नाइस। नाइस।
जी।
तो हुँ।
अ, समुद्र में अम, मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड फ़ीलिंग लगती है मुझे समुद्र तट के आसपास। अम, आराम से आप दिनभर आराम करो या बीच पर चलते रहो या वहाँ पर आराम करो एकदम रिलैक्स रहो।
जी। हुँ, जी। हुँ।